Xin chào bạn.
Hello, xin chào bạn, xin chào.
Ừm. À, hôm nay thì, à, mình, à, cảm thấy, ờ, rất là khỏe, chiều nay thì, à, cũng có đi chạy bộ một chút xíu, nên bây giờ còn tỉnh táo, chứ khoảng nửa tiếng nữa thì chắc khá là buồn ngủ á. <chuckles> Còn bạn thì sao?
Hôm nay bạn thế nào? <chuckles> Vậy là ừm, hôm nay thì mình, ờ, cũng khá là mệt vì, à, hôm nay mình cũng có tập thể dục, mà h hôm nay tập gym hơi mệt cho nên là, ừm, cũng nói chung bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới bây giờ là mệt, ờ, mệt thêm, <chuckles> cũng khá là buồn ngủ luôn.
Ừm. Ừm. Ồ! <chuckles> Vậy là mình vậy vậy là mình cùng múi giờ với nhau, đúng hông? Ờ, ờ, bạn tập gym hả? Wow, bạn tập được bao lâu rồi?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình thì cũng tập được, ờ, từ 2 năm đổ lại thôi, nhưng mà đôi khi thì mình tập và đôi khi mình nghỉ.
Ừm. À, là cá có nghĩa là, ừm, cái thời gian nghỉ là nó xen kẽ với thời gian tập, hay là ý bạn là bạn tập luyện một thời gian dài rồi xong rồi, ừm, body đẹp rồi cái bạn ngưng một thời gian, xong rồi bạn, à, thấy thấy nó xuống xuống xíu rồi bạn tập lại? Ý là bạn đang nói ừm.
Ờ, thực Thực ra thì, ờ, đôi khi á mình tập á, mình tập, ờ, khoảng tầm 3-4 tháng đi, cái mình thấy cơ mình không có phát triển đi, mình, à, à, mình hông có động lực để tập nữa, nên cho nên là mình muốn hỏi bạn là bạn có cái có thể nào mà chia sẻ cho mình cái cách duy trì để khi tập luyện hông? Bạn có biết cách nào hông?
Ừm. À, ừm, ừm, mình thì, ờ, chia sẻ thật là mình cũng chưa có tập gym bao giờ, nhưng mà đúng như bạn nói, á, là tập gym để lên cơ thì rất là khó. Không phải, à ừm, lúc đầu á nha, nghĩa là lúc đầu mình mình có mấy đứa bạn á, thì lúc đầu là mới tập tuần đầu tiên á, ờ, thì bắt đầu, cơ bắt đầu, ờ, quen bắt bắt bắt đầu đau, rồi bắt đầu, à, thể hiện đến nỗi hông, mình nghĩ rằng là chắc do nó bị, à, viêm á, cho nên nó bự hơn. Thì thì mình thấy thời điểm tháng đầu tiên ờ, ờ, bị viêm sưng á, ờ, thì nó bự lên, mình thấy tháng đầu tiên bạn mình nó khoe dữ lắm, nhưng mà tầm 3-4 tháng sau á thì nó cũng chán chán, <chuckles> kiểu, hình như nó nó nó hông có gì đó thay đổi nhiều. Ừm, còn mình nha
Ừm hứm. À há. Nó dễ hơn. Ừm. Đau. Ừm. <chuckles> Về sưng nhá. Ừm, sao? Ừm hứm. Ừm.
mình thì mình chỉ chạy bộ thôi, mình chỉ chạy bộ, đi bộ, ờ, đường dài, ừm, thì, ờm
Ừm.
Ờ, mình nghĩ là mình cũng không có đặt mục tiêu gì nhiều đâu, mình chỉ biết rằng là mỗi
Cảm thấy là đi cho đi đi đi cho nó có sảng khoái, đúng hông? Đi cho nó, kiểu như là, chill chill chẳng hạn, đó, đi ngắm cảnh, như nếu mà mình đi những cái nơi ấy, à
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ Đơm a, mình thì mình cảm giác là, ờ, mình chạy bộ xong á, mình cảm thấy vui vẻ á, kiểu như vậy á, ờ, mình cảm thấy vui. Ờ, cho nên, a, ờ, mình thường thường chạy bộ và và cái việc chạy bộ, đi bộ cũng dễ á, chỉ cần mang đôi giày vô là bước ra khỏi nhà là có thể chạy đi rồi. Còn còn, ừm, ừm.
Ừm. À, đúng rồi. Đúng rồi đó. Thì thì, bác bác sĩ đó, họ cũng khuyến cáo mà, ờ, khuyến cáo là mình nên tập thể dục, ờ, tầm đến 15 đến, ơ, 30 phút á. Khi mà lúc đó khi mà lúc mà tập á, thì mệt á, nhưng mà lúc mà mình khi mà tập xong rồi á, thì, nó thường thường nó sẽ có cảm giác sảng khoái là nó tiết ra cái dopamine, nó làm cho mình cảm thấy sảng khoái tinh thần đó. <clears throat>
Ưm. Ờ, vậy á hả? Ừm. Ừm. À! À, vậy hả? Ờ, ờ, mình, ờ, mình mình không rõ nhưng mà đúng đúng, có thể là như vậy á. Tại vì tại vì ví dụ như trước khi chạy á, đâu có thấy vui dữ lắm đâu nhưng mà chạy xong thì thấy vui thiệt. <chuckles> Ờ, vậy vậy phải hông? Thấy vui, mệt cũng có nhưng mà mình chạy đường dài á, mình cũng quen rồi, thấy cũng vui vui. Thì, ờ, mất hứng cũng có nha, lâu lâu cũng có mất hứng tập, mất hứng chạy. Thì đó là những ngày, ờ, mưa chẳng hạn hoặc là ngày đó, hôm đó công việc cũng tào lao quá, linh tinh quá. Đúng rồi, cũng có. Nhưng mà thời gian mà dài nhất á, chắc, ờ, tuần, à, mình bỏ tập chắc khoảng tuần. Ừm, 1 tuần là nhiều á. Còn, ờ, thường thì ngày nào cũng như gần như là ngày nào mình cũng sẽ chạy hoặc là xen kẽ một ừm, cứ ngày nghỉ, ngày chạy á. Tại vì, ừm
Ừm, thấy mệt thôi. <chuckles> Ừm. Ờ. Ơi. Khá là nhiều, phải hông? Ừm. Ừ. Nếu mà bạn tập, ờ, chạy vậy, thì chạy thường thường chạy ở đâu? Ở công viên hay là ở những những những cái vùng nào?
Ừm. Đúng rồi. Chạy, à, quanh nhà thôi. Mình chạy, ờ, ở ở ừ, ờ, kiểu như, quanh khu phố á. Thì cứ tại vì trong cái khu mình ở thì cũng hông có đông xe cộ. Ừm, gần như là hông có đông luôn hông có xe chạy qua chạy lại luôn á. Tại vì, kiểu như, ờ, đường nội bộ á. Ờ, đúng rồi.
Quanh nhà hả? Ừm. À. Ừm. Vậy là thích hợp để chạy bộ rồi. Ừm.
Ừm, thì, à, mình chạy xong rồi mình sẽ siêng nhất nha, mình sẽ siêng nhất vào những cái thời điểm mà mình có đăng ký mấy cái cuộc chạy marathon á. Ờ.
À, để cái tạo cho mình một cái động lực mà cái duy trì khi là luyện tập, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là mình, ờ, chắc là mình quen vậy thôi, thì cũng có thể gọi đó là mục mục tiêu á. Nghĩa là, thí dụ như tháng tháng, ơ, tháng mấy ta, tháng, ơ, tháng 7 sắp tới tháng tá ơ, tháng 8 sắp tới nè, là có cuộc marathon ở Nha Trang. Ừm, thì là, mình sẽ chạy đều từ bây giờ cho đến tháng 8 luôn. Thì lúc đó thì, ờ, mình chạy, ờ, sẽ OK, kiểu vậy.
À. Ừm. Có cuộc thi. Ừm. À. <chuckles> À, tức là khi có mục tiêu thì bạn mới cái mới có động lực mà để duy duy trì khi luyện tập, đúng hông? Đó đó, là cũng là, có một lý do rất là hay. Ừm, đó, một lý do rất là hay.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ có động lực nhiều hơn. Ừm, sẽ có động lực nhiều hơn. Ừm, mình nghĩ là tập gym cũng cũng cũng cũng có thể đó, nhưng mà tập gym thì mình thấy hơi khó. Ừm, có nghĩa là nhìn, ờ, PT rồi nhìn những anh body 6 múi rất là đẹp, nhưng mà thật sự là mình thấy khó. Tại vì, ờ, hình như là phải kèm theo chế độ ăn uống này kia nữa phải hông bạn?
Ừm hứm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ờ, nếu mà mình tùy theo mình, mục tiêu của mình thôi. Nếu mà mình tập thì để cho khỏe thì mình cứ ăn thoải mái, còn mình tập để mình thi đấu mà thể hình, á, thì mình phải ăn theo PT hoặc là theo chế độ. Riêng mình, á, thì mình chỉ tập cho nó khỏe thôi, thì giống như nó chạy b giống như bạn chạy bộ vậy, á, khi mà mình tập cái đó thì mình, à, cảm giác, ừm, nó rất là mệt, lúc nào cũng cầm cục tạ đẩy đẩy nó mệt. <chuckles> Nhưng mà sau khi tập thì cảm giác nó, ờ, phấn chấn nè, tinh thần khỏe khoắn nè, đó, đôi khi mình cả tháng hoặc là cả năm trời mình không có bị bệnh luôn, là do mình có luyện tập sức khỏe nè.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ô. Ừm, ừm.
Kiểu như vậy, để l mục tiêu là để, a, duy trì sức khỏe thôi chứ không phải là, ờ, để tập body, à, nên ừm.
Ừm. Ê, nhưng m Ừm, nếu vậy duy trì sức khỏe là chỉ cần bạn cảm thấy khỏe là được, đúng hông? Chứ bạn có theo dõi, ờ, thường xuyên hông? Ơ, ví dụ như cái công cụ theo dõi như là, ờ, mấy cái, ưm, gọi là, sao ta, mấy cái đồng hồ đo nhịp tim rồi theo dõi ch sức khỏe này nọ á, bạn có theo dõi theo kiểu như vậy hông? Có theo dõi chi tiết đến mức như vậy hông? Chắc hông hả?
Đúng rồi. Hông, h hông, đúng rồi, tại vì mình mục tiêu của mình là duy trì sức khỏe, cho nên là mình không có dùng những cái công cụ, ờ, đó để, ờm, nói chung là theo theo dõi. Thường thường thì mình cũng có, ờ, những cái phương pháp là thủ công thôi, ví dụ như là mình dùng thước dây mình đo cơ thể mình hoặc là cân nặng, đo cân ký là mình sẽ biết được, ờ, ờ, mình đang đi lên hay là đi xuống.
À. Ừm. À! À, hiểu. À, hiểu, hiểu, có nghĩa là chỉ coi coi, ơ, bên ngoài, ờ, về kích thước, ờ, cơ, rồi, à, thực tế cảm nhận bạn thấy khỏe là khỏe, đúng hông? Ừm, cũng đúng, đại đa số là như vậy. Ừm, còn mình thì, ờ, tại vì, ờ ừm, ừm, mình thì, ờ, mình cũng thích mấy cái đồ công nghệ đó, nên mình cũng có mua cái đồng hồ để mà theo dõi quá trình chạy, rồi nó cũng báo cho mình biết là mình thế này thế kia á. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hứm. Cũng tại vì vì mục tiêu thôi. Ừm. À. Đồng hồ thông minh, đúng á.
Nó cũng thú vị, ừm.
À, đúng rồi, chạy bộ, mà đôi khi mình nhìn xuống nó thấy mình ghi 5.000 bước, 8.000 bước, mình cũng có một cái đó là một cái cách mà cũng có duy trì cái động lực khi tập luôn.
Ờ. Chính xác. Ừm, xong rồi nó còn vẽ map cái đường mình chạy nữa, kiểu gì ha ví dụ như hôm nào buồn buồn thì, ờ, mình chạy theo cái đường mà nó ra một cái hình gì đó, ờ, thì mình lưu lại, <chuckles> kiểu vậy á, tại những cái, ơ, sự thú vị trong cái, ơ, cái quá trình mình chạy, ừm.
<chuckles> Ờ. Ờ. Ờ, theo bạn thì, cái môi trường á, có ảnh hưởng tới cái việc mà bạn duy trì thói quen luyện tập hông?
Rồi, à, sau khi chạy thì ừm. Ừm. Có, mình nghĩ có nha. Ừm. Tại vì, ờm, ừm, nếu, ưm, nếu mà mình không ở đây á thì, ừm, ở những nơi mà đông đúc hơn á, thì mình nghĩ là để duy trì rất là khó.
Ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Nó nó nó nó không có cái môi trường, đúng hông?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, mình mình thì không bị ảnh hưởng bởi con người, có nghĩa là người ta không tập thì mình hông tập, mình hổng bị ảnh hưởng để điều đó. Nhưng mà môi trường là có, tại vì ở đây vắng, còn nếu mà mình ở những con đường lớn á, thì cái đó nó nguy hiểm luôn, cho nên, ơ, ờ, mình nghĩ là ảnh hưởng khá nhiều đó. Ừm. Còn bạn thì sao?
Ừm hưm. Ừm. À há. Ưm. Ừm, nếu mà những nh ở ở ừm, mình thì, ờ, cũng có chứ, nhưng mà mình thì thích ở tập ở trong phòng gym hơn. Tại vì chắc là do cái môi trường của mình á nó, ưm, không có được sạch sẽ, hoặc là hông có cái công viên á, gọi là, cái công viên để mình luyện tập. Tại vì khu vực mình ở nó, gọi là, khu công nghiệp, cho nên là xe cộ và công nhân rất là đông, nên n là lựa chọn hàng đầu n có thể là phòng gym thôi.
Ừm. À! Rồi, ừm. Đúng, ưm, nếu mà tập phòng gym được thì mình thấy cũng ô kê, vừa sạch sẽ rồi sau khi tập cũng, ừm, nói chung là, ờ, lúc lúc bắt đầu và lúc kết thúc nó cũng một nơi á. Còn mình thì cái vướng là lúc bắt đầu thì một nơi, tới lúc mệt mệt á, đôi khi mình cũng muốn về tới đích lắm nhưng mà, kiểu, mình đi hơi lố rồi á, thì lúc bắt đầu với lúc kết thúc hai nơi khác nhau, nên cũng bất tiện lắm.
Ừm. Ừm hứm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ờ. <chuckles> Thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng tới mình là thôi mình ráng đi bộ về các kiểu chứ không phải là bắt Grab đi về luôn. <chuckles>
<chuckles> Đúng, đúng, bắt Grab tốn tiền. <chuckles> Đúng rồi, bình thường thì ráng đi bộ về, hoặc là ngồi đó nghỉ, hồi sau mình mới đi về. Thì cái cái cái làm mình chán chán, á, là đôi khi mình mình mình mệt á, mình lười đi về, á, thì cũng là đôi khi những lúc, đó, là, những lúc mà mình cảm thấy, a, lười chạy ra ngoài. Ừm, nếu chạy gần, á, thì cái vòng nó lại nhỏ, nó lại lặp đi, lặp lại, còn nếu chạy xa, á, thì, lúc lười về, vậy thôi. Còn nếu mà có cơ hội tập gym ừm, tập tập trong phòng gym á, có máy á, thì mình nghĩ là chắc mình cũng ưu tiên cái việc đó hơn. Ừm.
<chuckles> Ừm. Đó, m môi trường cũng ảnh hưởng. Ừm. Ừm. Về lười về, đúng hông? Ừm. Ờ. Nói chung là, ờ, tập gym á thì, ờ, nó cũng tùy nữa, ví dụ như là môi trường đi, ví dụ mình, ờ, ở đây có 2 phòng gym đi, 1 phòng gym nhỏ nhưng mà, ừm, nó sạch sẽ, tiện ích hoặc là thoáng mát á, thì mình sẽ vẫn chọn cái nhỏ hơn là cái lớn, mặc dù hai bên nó giá tiền phòng b bằng nhau. Đó, thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà đôi khi, ờm, cái môi trường mà môi trường gym á, nó nhìn mình nhìn vô nó không hợp cái cái cái phong thủy của mình, thì mình cũng ảnh hưởng á nha, đôi khi, ờ, mình cũng không muốn đến cái chỗ đó. Ừm.
Ừm. Ừm. À! Cái, kiểu như là, cái ánh sáng đèn, rồi cách trang trí của người ta á, đúng hông?
Đúng rồi, kiểu như, cái cách xếp xếp máy hoặc là, ờ, cái vệ sinh của nơi đó nó hoặc là nh những cái máy móc nha, đôi khi máy móc thì nó cũng có máy móc máy xịn và máy không xịn, mặc dù hai bên giá bằng nhau thì mình sẽ chọn những cái nơi mà mình cảm thấy, ờ, phù hợp với mình hơn là cái nơi còn lại, kiểu như vậy.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng, m đúng, đúng, mình cũng nghĩ như vậy á, là mình, ờ, đi tập thì mình cũng phải nhìn, thì mình nhìn những cái mình th thì nó sẽ thích hơn là g mình nhìn những cái mình khó chịu, rồi, à, mình tập nó cũng sẽ cảm thấy khó chịu hơn, đúng mà.
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đó, những nơi mà ví dụ như phòng gym mà, à, cái máy đó nó tập, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái đi, hoặc là cái máy chạy bộ đó nó có nhiều chức năng, nâng lên dốc hoặc là hạ xuống, nhưng mà bên kia không có á, mình đang cần mà mình bỏ tiền ra nhưng mà hông có, nhưng mà kiểu như vậy, mà bên đây có thì mình vẫn chọn bên này. <clears throat> Nhưng mà cả hai phòng đó, ờ, đều có vấn đề thì nó cũng ảnh hưởng, ví dụ mình bắt buộc phải tập những cái phòng đó, ưm, đôi khi, ờ, mình mệt mỏi rồi là này kia cái mình cảm thấy, là, tới cái chỗ đó nữa hả? Ừm, thôi ngán quá ở nhà đi. Ờ, kiểu như vậy.
Ừm. Đúng. Ờ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thế là ch cái nơi đó không mang lại cái cảm xúc, ưm, cho mình muốn đi tập á, thì cảm thấy ừ, mình mình thì mình thì, ờ, chưa có tập phòng gym, nhưng mà mình nghĩ là là mấy cái máy tập á, thì thường là sẽ có mồ hôi đổ ra, xong rồi nó dính vô mấy cái ghế tập hay gì đó mà không có được, ờ, vệ sinh sạch sẽ á, thì thật sự đó là một vấn đề lớn luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. À há, đúng rồi. Ừm. Ừm, cái kì cũng nếu mà như vậy, á, thì, một số phòng gym thì họ sẽ có khăn để lau, hoặc là một số người mà họ tập họ có ý thức, á, thì, ờ, họ họ sẽ lau, hoặc sau khi tập à, ừm, đúng rồi, họ tự lót thêm.
Ừm. Ừm. Ừm, ưm, họ tự lót khăn hả? À, à, à, rồi, rồi, rồi, hiểu. À. Ủa? Bạn, n ờ, tập phòng gym là bạn có máy lạnh hay không có máy lạnh?
Ờ, thường thường tập gym thì, ờ, không có máy lạnh nha, tại vì nếu mà có máy lạnh thì nó làm cho cơ thể mình khô lắm, mình liên tục uống nước vậy á, nó làm cho mình, ờ, bị, ờ, ờ, bị sao ta, nói chung là đầy đầy bụng quá đó thì cũng hông hay lắm.
À. Ờ, ờ. À, vậy á hả? Ồ, mình hông biết chuyện đó. Ồ, nhưng mà
Ừm. Thì giống như là
N không có máy lạnh thì nó có kiểu như mồ hôi của nhiều người á, nó bị bay bị mùi hông? Còn có máy lạnh thì mình nghĩ rằng là nó sẽ lọc bớt mùi, mình nghĩ vậy, mình hông chắc nha, mình nghĩ vậy thôi, thì nó có không có máy lạnh thì tự bạn có thấy bị vậy hông?
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, thì, ờ, h ở phòng khác thì mình hổng biết như cái phòng mình hay tập, á, thì cái cửa nó thoáng, tức là nó thoáng từ hai đầu, từ cửa trước cho đến cửa sau, gió nó lùa vào á, cái phong cách thiết kế của người ta như vậy á, cho nên đôi khi là tập nó cũng không có bị mùi lắm với lại gió tự nhiên nữa. Tại vì, nó không phải là cái phòng kín á, ờ, nên đây là những cái vùng mà cái vùng hông phải là, chặt chội lắm nên là đất nó cũng rộng á, nên là họ thiết kế cửa sổ rồi, à, à, cái cửa trước hoặc cửa sau nó đều thông thoáng hết, cho nên nó không có bị cái vấn đề đó.
Ừm. À. À. Ừm, hay vậy. À, có, hay ha. Ừm. Ờ. Ừm, nhờ bạn nói vậy thì nếu mà mai mốt mình, ờ, có kiếm phòng gym để tập, thì, chắc mình sẽ để ý những cái nhội những cái chỗ của cái điểm đặc điểm đó để, a, để lựa chọn tại vì khi mà tới ừm, á, ừm, khi mà tới, á, thì thường, ờ, ừm, đâu có cảm nhận gì nhiều đâu, chỉ là, ờ, nhìn coi là giá cả như thế nào thôi. Cảm ơn, ờ, chia sẻ của bạn về cái việc, ờ, ừm, tập tập luyện, ờ, tập luyện, rồi động lực và cái, a, môi trường ảnh hưởng như thế nào. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều về ch những thông tin bạn chia sẻ.
Ừm. Chắc là những cái cái ừm. Ừm. Nhìn xung quanh như thế nào? Rồi, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ cái những cái thông tin của bạn nha.
Ừm, cảm ơn, cảm ơn bạn.